Non ci credo, <chuckles> questo è stato il loro <chuckles> cioè il loro aiuto. Grazi
Il grande aiuto. Acqua, bottigliette dell'acqua gelida, ho capito. Va bene. Non gli dice
Beh, almeno 1 salamino, un qualcosa per, mhmm, per intrattenerti.
Sì, il panettone. Il panettone ce l'avevamo a bordo. C'era la signora, che c'ha il panettone pure, ascia stare.
Eh! Fortuna la signora, perché altrimenti questa protezione civile avrebbe potuto fare di più, dai.
Poi ce n'era un'altra che c'aveva la provola, il salame, la salsiccia e un'altra aveva già pronto pure il cotechino con le lenticchie, perché lo sta portando a casa già cotto. Giusto giusto da dargli
<chuckles> <chuckles> Pensa, e dai, lì e dopo <chuckles>
dice: "Giusto da dargli 'na riscaldatina al to al al forno prima di servirlo a tavola".
Esatto.
Eh, sci qua eh, bono, qualcuno dice: "Ma qualcuno ha 1 teglia di pasta al forno, qualcosa" no, niente, pasta al forno, mi è andata male, z
<chuckles> Purtroppo quella non c'era, però comunque.
Cere il mio sogno nel cassetto, di farmi il capodanno con la pasta al forno, è svanito.
In treno, <chuckles> fermi.
In cre eh, beh, certo, eh paese Capodanno, Trenitalia.
Nel frattempo bufera di neve.
Uhm, eh! Di vabbè, a 'sto punto. No, non è f
M ma alla fine i tuoi Sì, alla fine, insomma, il tuo il tuo programma è stato cenare lì dentro, in sostanza, immagino, dopo tutto quanto ritardo è stato?
S